Ma, a parte che il termine seconda mano, proprio, è caduto in diu in disuso, adesso si scelgono altri termini, <chuckles> no, è proprio reloved ehm, <clicks tongue> vintage. E, comunque, ripeto, non par parliamo sempre di capi di alta qualità: parliamo di maglioni di cachemire, parliamo di di di di cose di s pelle, no, perché solo le cose di di buona fattura, davvero, possono durare nel tempo. E e, poi, eh, è anche affascinante il fatto che, mhmm, pensare chi prima indossasse un f un fazzoletto di seta, piuttosto che una cravatta, una borsetta. E son tutte in ottime ehm, <clicks tongue> com'è che si dice? Uhm, condizioni, ecco, di ottime condizioni.
Ah. Uhm, sì, hai ragione. Sì! Eh sì, è vero. Certo, certo. Ah, certo. Condizioni. No, ma quello s ma, no, ma quello lo lo capisco in pieno, perché, mhmm, anche a me succede ogni tanto, di acquistare capi, anche firmati, ma, mhmm, di qualità, mi è capitato. Però, è interessante questo fatto che mi stai dicendo, perché, appunto, non <tsk> non avevo mai pensato che potesse anche diventare un regalo per gli altri.
Mh, mh, sì poi magari non per tutti, eh, quindi valuta, valuta a chi fare questo con chi fare questa scelta.
Beh, certo! Cioè, beh, certo. Cioè, uhm, magari, non lo so, mhmm, cioè, tipo, conoscendo mia suocera, <sucks teeth> ecco, lì non lo farei. <chuckles>
<chuckles> Dipende, una sciarpina carina magari, sì, magari non se ne accorge neanche, eh. <chuckles>
Mhmm, ma, magari, co ecco, come prima volta, magari, posso pensare, non so, alla mia migliore amica, perché so insomma, lei è gio cioè, è giovane, se sì, è giovane come me e, quindi, è di più ampie vedute. Quindi, magari, faccio un tentativo con la mia migliore amica, poi poi, magari, posso provare anche, per dire, con mia suocera. <smacks lips> Sopra e anche perché, poi, nel mondo dell'usato scusami, vintage, ehm, ci so uhm posso anche trovare anche delle firme, insomma, molto famose a prezzi molto contenuti, no?